जी, जी। देखिए, वो हमें दिनचर्या बदलना होगा। हमें सोने-जागने का और अ, एक अच्छी दिनचर्या तय करनी होगी कि हमें समय पर सोना है, समय पर जगना है। और सोने से पहले फ़ोन से दूर दूरी बनानी है और जगने के बाद भी फ़ोन को पीछे रखकर अ, कुछ अच्छे कार्य करने हैं।
हुँ, हुँ, हुँ। तो क्या हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। तो क्या अगर फ़ोन को हम अलग अ, दूसरी जगह रखेंगे और शायद अलार्म भी आजकल हम लोग फ़ोन में ही रखते हैं। अगर वो पहले जैसे अ, अम, हम एक अ, जैसे पहले अलार्म क्लॉक रहता था, वैसे उसमें रखें और फ़ोन दूसरी जगह पे रखें, तो ये कुछ फ़ायदा हो सकता है?
बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छा सुझाव है। ये ही जो देखिए, एक समय हुआ करता था, जब हम विद्यार्थी थे। तो एक टेबल वाली जो छोटी-सी घड़ी आती थी, उसमें हम अलार्म लगाते थे, और काफ़ी अच्छा वो एक जगने का साधन हो सकता है। और इसके अलावा एक ऐसे फ़ोन का इस्तेमाल अलार्म के लिए कर सकते हैं, जो हम चलाते नहीं हैं या फिर कीपैड वाली फ़ोन हो, तो ये अच्छा रहेगा। तो हम अपने स्मार्टफ़ोन को अ, अपनी इच्छा शक्ति से तय कर लीजिए कि हमको सोने से पहले इस्तेमाल में नहीं लाना है और जगने के 1 घंटे बाद में इस्तेमाल में नहीं लाना है। और अलार्म के लिए कोई साधन अगर हम प्रयोग में लाते हैं, तो फिर हम काफ़ी बच सकते हैं। है ना?
<smacks lips> हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हुँ। हाँ। हुँ। बिल्कुल, अच्छी बात है। अ, अगर देखा जाए तो जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, आजकल बुज़ुर्ग भी उसके उसका इस्तेमाल कर रहें हैं। और अ, इस्तेमाल तो कर ही रहें हैं, थोड़ा ज़्यादा ही अ, उस पे समय बिता रहें हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं?
जी। बिल्कुल। जी। हाँ, देखिए, हर वर्ग के लोग कहीं न कहीं फ़ोन की लत के प्रभाव में हैं और अ, कहीं न कहीं जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, वो छिन हो रही है, वो हरास हो रही है। बच्चे को देखेंगे कि छोटी उम्र में ही अ, चश्मे लग रहें हैं। इसका कारण है कि <chuckles> वो देखिए, आजकल के छोटे बच्चे दूध पीना शुरू करते हैं और वो मोबाइल देख-देख कर दूध पीते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है आज की, कि इतनी छोटे बच्चे अ, शुरुआत उम्र से ही फ़ोन देखना शुरू कर देते हैं और अ, इस वज़ह से बच्चों की एक ऐसी लत बन गई है कि वो फ़ोन के बग़ैर तो रह ही नहीं सकते। है ना?
हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल। हुँ। हाँ। <chuckles> हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये हमारी भी है। <chuckles> हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ों का क्या? आपका क्या राय है बड़ों का कैसे वो अ, फ़ोन से दूर रह सकें?
जी।